Ah oui? Mais en bien? En bien ou?
Ouais ouais, oui oui. Heu, ouais en fait. En fait si tu veux, je partais en Australie justement parce que je voulais vivre l'aventure tu vois? Sauf que je pensais arriver dans une ville et y rester 3 mois et demi et donc visiter les alentours, mais sans vivre trop l'aventure. Finalement ce qui s'est passé, c'est que j'ai dormi dans une voiture pendant 2 mois. <chuckles> J'ai fait un road trip, heu, j'ai tu vois? J j'ai enfin j'ai vraiment finalement j'ai fini par faire 3 semaines de voyage dans d'autres pays. Donc en fait, c'était complètement l'aventure. Du coup, la ville où je devais rester 3 mois, j'y suis resté 3 semaines et en fait, c'était, heu, du coup complètement différent quoi. Clairement, c'était, heu et c'était le but du coup, j'étais très content.
Mmh mh. Moui. Ouais. Ouais, ah bon? <chuckles> Ah ouais. Ah oui. Mais oui. <chuckles> Là c'était la le vrai, heu, vrai aventure quoi, le vrai aventurier. Là tu t'es transformé en en Robinson, crau Crusoé. <laughs> Ça me
Ouais, c'est ça. Mais là là pour le coup, c'était l'aventure. Ouais. Ouais c'est ça. Ouais pour le coup et tu vois, c'était la il y a une peur que j'ai découvert là-bas, tu vois? Qui était pas pour le coup, qui était pas, heu, forcément avant, mais pour le coup, j'ai dû la surmonter là-bas et j'étais obligé, parce que de toute façon, tu as pas le choix. C'était la peur de l'inconnu
Mmh mh. Ouais. Eh oui.
alors celle-là heu et après du coup, heu, quand je reviens en France, pour le coup je l'ai appris aussi. En fait, c'est elle est partout, tout le temps. Même, heu, dans des projets que tu fais ici, heu, tu changes de travail. En fait, la peur de l'inconnu, elle est partout.
Oui. Bien sûr! Mmh. Mais ça tu l'as découvert que, heu, en Australie? Avant tu l'avais pas du tout?
Ouais. Non avant je l'avais pas. Bah après c'est que je l'avais pas vraiment ressentie avant parce que comme je t'ai dis je pour le coup je suis jeune, heu, j'ai pas eu trop alors si, des fois tu as peur un peu de de commencer un sport ou quoi, c'est ce qui m'était arrivé, mais <blows air> c'était minime. Là, tu vois, la la peur de l'inconnu, c'est la peur de quitter ton pays et de plus parler la langue. Tu vois, c'est quand même un un step, heu. Il y un gap quand même un peu énorme
Mmh. Oui. Heu, oui. Ou oui. Ah! <chuckles> Ah oui. Oui, tout à fait.
donc heu, ouais, c'était, heu, disons que c'était vécu, heu, violemment quoi. <chuckles> Mais c'était bien du coup!
Mmh et ouais! Tu as donc heu, d'accord, heu, du coup tu as un petit peu galéré à ce que j'ai compris, heu, quand même dans ton voyage. Heu, mais bon, ça ça n'empêche, heu, que c'est c'est très très intéressant, heu, quand même et puis ça fait grandir quand on galère, heu, de toute façon. Mais heu, je je est-ce que tu as eu peur, heu, je sais pas moi, heu, de perdre tes papiers, de pas pouvoir revenir, heu, de qu'il t'arrive quelque chose? Est-ce que l'Australie, c'est dangereux? Est-ce que tu vois?
Ouais, bah ouais. Ouais. Heu

Ouais, bah ça m'est déjà arrivé! Heu, alors moi je suis assez jeune, tu vois? Je suis dans la vingtaine et hem, et c'est vrai que, hem
Ouais.
cette année, je suis parti pour la 1ère fois tout seul en voyage
Waouh!
et du coup, je suis parti pendant 3 mois et demi.
Ah oui! Ah mais ça c'est plus un voyage ça, c'est un <chuckles>
Ouais. <laughs> Mais justement, je fais la distinction entre vacances et voyages. Tu vois? Pour moi des vacances, c'est 1-2 semaines et du coup tu profites juste et tu fais pas tu sais tu fais pas, heu, c'est pas découverte de tout l'endroit et cetera et voyage, c'est vraiment pour moi quand tu quand tu es vraiment à la découverte, à l'aventure quoi, tu vois?
Ah d'accord! Ouais. Mais écoute, heu, je trouve que c'est une bonne distinction parce que, heu, moi pour moi c'est vrai que ça voulait dire la même chose. Mais maintenant que tu le dis comme ça, beh, c'est vrai, c'est logique ce que tu dis. <laughs> Ouais. Ah donc, heu, tu
<laughs> <laughs> Et pour le coup, ouais du coup, heu, il y a eu heu il y a eu heu ah je suis parti en Australie. Donc vraiment, heu, tu vois? Tu peux pas tu peux difficilement faire plus à l'autre bout du monde. <chuckles> Pour le coup. Donc il y avait la distance qui fait qui fait assez peur aussi pour le coup.
tu es parti où? Ah. Ah yes! Mmh. Eh ouais carrément! Pourquoi c ouais. Ouais. Pourquoi cette heu, heu, cette destination?
Parce qu'en fait, si tu veux, depuis tout petit, à j'ai mon oncle qui est parti lui, heu, 9 mois en Australie. Donc j'avais 8-9 ans et du coup depuis, heu, bah, j'ai l'Australie dans la bouche. <laughs> Je fais que dire que je veux qu'un jour j'irai en Australie et cetera.
D'accord. Ouais. Mais parce qu'il te racontait ses anecdotes, heu, tout ça, Mmh mh.
Ouais et puis on il est rentré et puis on l'avait vu, heu, bouleversé, heu, parce que c'était trop bien. Puis ça fait ils en parlent très souvent depuis 10 ans et du coup, heu, du coup, ouais c'est vrai que depuis tout petit, il y a le l'Australie dans ma tête quoi.
Ah! Ouais. Ça t'a donné heu, ouais. D'accord OK. Donc 1er voyage Australie, allez. <chuckles>
Évidemment. <laughs> Alors je rejoignais des amis là-bas, donc on allait à 2, enfin 3 en tout. Mais je partais quand même tout seul parce que je savais qu'au bout d'un moment, je serais tout seul et en plus, je pour le pour le coup, tu sais, je partais tout seul. Genre je je suis parti de France solo. Donc 1ère fois que je prenais l'avion.
Mmh mh. D'accord. Ouais, tu as mis combien de temps?

Oui, oui, mais à mes parents surtout, <chuckles> pour le coup. Mais, heu et puis surtout, je suis en couple en plus de ça et elle est pas venue avec moi, donc heu
Ah oui? Ah! Ah oui! Alors elle, elle devait avoir trop peur aussi. Noui.
donc il y avait aussi la peur, beh, que ça tienne pas, parce qu'on est jeunes. La peur que ce soit trop difficile. Enfin très, très compliqué pour le coup. J'avais trop il fallait que je parte absolument, au moins 3 mois. Mais, heu, mais tu vois, c'était, heu, une peur, heu, justifiée tu vois, parce que ben est jeunes, j'avais j'avais j'avais très peur que que ça se passe mal, qu'on tienne pas du tout le choc. Heu, enfin, c'est globa
Ah ouais? <chuckles> Mmh mh. Beh oui. Bien et oui. Que tu reviennes différent ou avec une autre femme, non je rigole! <laughs>
Ouais, <laughs> carrément! Non en vrai, heu, moi je savais très bien que j'allais être fidèle et cetera, mais, heu, mais forcément elle, de son côté, elle pouvait très bien se dire: «Oui, beh, il est à l'autre bout du monde, heu, sans moi, il peut faire ce qu'il veut» et c'est compréhensible, hein, heu
Ouais. Ouais, il s'en fout de moi, il est parti en vrai, heu. <laughs> Ouais je comprends.
Mmh. Ouais c'est ce qu'elle m'a, heu, beaucoup répété. <laughs> Alors que non, pas du tout
Mmh mh. J'imagine. <laughs>
donc ouais, il y avait, hem, il y avait beaucoup de peur par rapport à ça et puis, heu, comme tu as dit c'est sup c'est c'est exactement ça, la peur de revenir, heu, différent. Alors c'était surtout la sienne tu vois. Parce que, heu, bah, forcément tu pars à l'autre bout du monde tout seul, heu, tu en reviens pas intact. <chuckles> Ça va changer forcément et je pense que, partir 1 an, ça change, heu, genre 3 fois plus. Comme 3 mois 1/2 c'est pas, heu, c'est pas assez. Mais mais quand même, rien que ça, tu vois? Il y a un vécu, heu, très très intense
Ouais. Mmh. Mmh. Bah oui. Ca peut que te changer! Et oui! Oui. Mais quand même, ça dépend ce que tu vis. Ouais. Mmh. Beh oui. <laughs>
et il y a tu sais, il y a il y a il y a un décalage du coup, entre toi, qui étais en Australie, qui a eu, heu, une ouverture d'esprit heu
Différente. Mmh mh.
énorme! Et la personne qui est restée alors elle a pas stagné pendant 3 mois, mais elle a continué sa vie habituelle quoi.
Bah oui! Tu s noui, mais bon! Tu t'es enrichi! Tu t'es je veux dire, heu, voilà, heu! Ouais, ouais.
Oui, voilà. Ouais, beh, j'ai pris, heu, 1 an de vécu dans la tête et et elle elle avait pris 3 mois dans sa tête, parce que c'était la parce que c'était normal, tu vois ce qu'elle faisait. Donc il y a un décalage, quand tu reviens qui était mais d'ailleurs, du coup quand je revenu, qui était vraiment dur à gérer, donc c'était une peur justifiée pour le coup
Mmh. C'est ça. Mmh. Ah ouais? C'est vrai? Tu l'as ressenti, heu, vous êtes toujours ensemble?
même encore à l'heure d'aujourd'hui, hein d'ailleurs, heu Alors oui, on est toujours ensemble
Ah ouf! <laughs>
heu, ouais, oui, c'est rassurant. Ouais, sinon j'en parlera pas comme ça. <laughs> Mais, heu, mais on l'a ressenti dans le dans l'envie du de de l'avenir, qu on a vu qu'on n'avait plus les mêmes heu
Heu, ouais. <laughs> Ouais <gasps> et ouais. Du coup vous avez plus les mêmes, heu, la même vision, ouais. Ah mince.
mêmes horizons. Heu, pas trop. Donc bah, faut essayer s'adapter, hein, de toute façon mais, heu. Donc il y avait cette peur-là que je revienne différent, qui était justifiée qui, heu et qui était assez présente ouais, effectivement.
Mmh, j'esp Et ouais, beh je comprends, c'est normal donc heu et à part ça, heu, c'est peut-être la peur, heu, de, hem, heu, tu vois, tu as tu avais une certaine image avant d'y aller dans ta tête de l'Australie, ça aurait pu être, heu, complètement, heu, heu, autrement, en vrai. Heu, ça tu y as pensé?
Oui. Ouais.

Alors de base, j'avais très, très peur.
Mmh mh.
Parce que c'est vrai que c'est tellement génial là-bas, et en fait, heu, j'en ai discuté avec des gens aussi de ma famille, et cetera, et ils m'ont dit: «Dans tous les cas, si tu es là-bas, mais que vous, vous séparez, tu vas tu vas être triste, tu vas pas être bien et du coup autant vivre 3 mois et 1/2 à fond que 7 mois, heu, en bad mood.» Ouais, donc j'ai dit: «Ouais.» Oui c'est ça, donc j'ai dit: «Ouais c'est vrai, je vais» ouais, oui. Du coup j'ai dis: «Ouais, je vais enlever cette peur de ma tête», donc ça aussi c'est une peur que j'ai surmontée en soi. «Je vais enlever cette peur de ma tête, comme ça je vis ma vie à fond pendant ces 3 mois et 1/2 je je suis à fond, heu, je suis pas triste, j'ai pas peur, et comme ça, au moins, je sais que j'aurais pas de regrets quoi», donc c'est pou c'est grâce à ça, c'est vrai que j'ai pas de regrets et heureusement que j'ai, heu, que j'ai eu cette discussion. Parce que ça m'a libéré.
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Oui Oui. Et ne pas être bien après, de de ouais et ne pas vivre ton aventure bien, oui. Ton de bonnes paroles, tes parents. <laughs> Mmh. Mmh. Mmh. Mmh mh. Et bah ouais. C'est ouais, ouais tout à fait, je pense qu'il y a des discussions, heu, des mots, heu, qui nous font comprendre certaines choses et heu et qui peuvent nous aider en effet. Heu, bon bah, j'espère que ta copine en tout cas, elle sait, heu heu, le sacrifice que tu as fait quand même. Puisque tu as l'air de de d'adorer, heu, l'Australie, et pourquoi, heu, elle est pas du tout, hem, elle a pas du tout envie d'aller passer, heu, une petite aventure avec toi en Australie?
Ouais. Ouais, ouais. C'est la grande question ça, que je me pose tous les jours, mais en fait elle, elle a son appart, en fait elle a elle est plus dans une vie, heu, lambda. C'est pas je critique pas, mais c'est plus dans une vie lambda, tu vois? Elle a son cdi, son appartement, ses 2 chats, et voilà. Elle a jamais voyagé et ça l'attire pas pour le coup, et alors j'ai j'ai beau eu essayer de lui dire: «Viens, viens, viens» et tout mais non.
Mmh. Pépère. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ah! Ah ouais? Bah oui, heu, enfin moi enfin, heu, au moins pour les vacances. Voilà, allez passer vos vacances en Austr
Oui voilà, on est d'accord. Après, maintenant il y a le il y a l'argent qui rentre en jeu, il y a les 2 chats, donc heu, bon, maintenant je sais que c'est fichu.
Oui. Oui, bah, les chats ça se prend, hein. <chuckles> Ça se fait garder aussi, heu, voilà, heu. <chuckles>
<chuckles> Ouais. Oui, mais des mois, c'est compliqué, donc c'est et ça je peux l'entendre, mais oui, 2 s 3 semaines, c'est possible, mais je p j'espère que l'année prochaine, on va partir 2-3 semaines.
Non, non, mais voilà, les vacances. Mmh. Bah ouais voilà, tu es pas obligé de partir, heu, 3 mois, heu, heu, ou donc c'est quoi le voya un voya non les vacances, heu heu, c'est quoi tu dis Voilà, tout à fait. <chuckles> C'est ça, et <chuckles>
<chuckles> Bah, oui voilà, donc j'espère. Ce serait plus des vacances, ouais, pour le coup. Ouais voilà, il faut faire la distinction. Là pour le coup, ouais, et tu vois il y aurait moins de peur à surmonter dans des vacances, parce que tu as plus d'ailleurs c'est ce que je me suis dit au début pour tenir le coup, les 2-3 premières semaines, je me suis dit: «Chu j faut que je me dise, je suis en vacances et pas en voyage» et ça a marché et j'ai réussi à prendre un peu de légèreté a t sur tout ça, quoi.
Mmh, parce qu'on sait qu'il y a une fin. Mmh. N oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme quand tu es dans un emploi qui va pas, tu s mais si tu sais qu'il y une fin, heu, imminente, ça va le faire. Ouais, <chuckles> et beh merci en tout cas, c'était très très intéressant. <chuckles>
Ouais exactement. Et bah merci à toi pour tes questions, c'était cool, et c'était cool de pouvoir en parler aussi, ça a ravivé les souvenirs donc heu, je te remercie pour ça.
De rien. Mmh.